เอ่อ ข้อเสียจริง ๆ เอาแบบไม่โลกสวยเลยนะครับ ข้อ ส ข้อ เสียแรกก็คือมัน มันก็เหงาจริง ๆ แหละ ในบาง ในบางช่วงแหละ คือผมก็มีโอกาส คือส่วนใหญ่ผมจะเที่ยวเป็นดอยเนาะ ผมมีโอกาสขึ้นไปพักบนดอยม่อนแจ่มครับ ตอนนั้นก็คือ อ แต่เรื่องเนี้ย เรา เรา บอก ฟ บอก บอกแฟน
อืม ม่อนแจ่ม อยู่เชียงดาวเหมือนกันไหมคะ?
ไป ไปในทางเดียวกันครับ แต่ว่าแวะก่อนที่จะ แม่ริม ใช่ คนละสถานที่ครับ
อ๋อ คือคนละที่เลยใช่ไหม? อ๋อ ๆ ๆ คือเชียงดาวก็เชียงดาว ม่อนแจ่มก็ม่อนแจ่ม อันนี้คือคนละที่แล้วเนาะ? โอเค อืม
อา ถูกต้องครับ แต่เหตุการณ์เนี้ย คือมันไปเพราะว่า ตอนนั้นเป็นทริปที่ ที่ ที่เป็นของบริษัทครับ เราทำ เอ่อ คุณวุฒิ แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวสถานที่นี้ แล้วเราไป ไปเป็นแบบ ไปคนเดียวเลย เออ คือเขาให้ ให้มาเป็น เป็นแค่ตั๋วกับแบบบ้านพัก อะไรอย่างเงี้ย ค่าใช้จ่ายอะไรงี้ก็ ก็คือ
อืม อืม อ๋อ ทริปของบริษัท ก็นึกว่าไปกับบริษัทหมดเลย อ๋อ ก็คือไปคนเดียว
เปล่า เปล่าครับ เป็นคุณวุฒิที่เราทำได้ อย่างงี้ดีกว่า เออ
อา เป็นบริษัทให้แบบว่า เขาเรียกเหมือนคล้าย ๆ แบบว่าค่า incentive โบนัส อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? แบบ อ๋อ โอเค
ถูกต้องครับ แล้ว แล้วคือ ถามว่าก็ แล้วก็มีการไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่แหละ แต่เราก็ไม่ได้สนิทกับ กับแบบคนอื่น ๆ ไงครับ แล้วบ้านพักเราก็ได้บ้านพักเป็น โอ้โฮ เป็นไพรเวตส่วนตัวเลยอะครับ มันจะเป็นแบบ เอ่อ เป็น เขาเรียกอะไรอะ เป็นกลม ๆ เขาเรียกว่าอะไร เป็น เป็นกระท่อมเหรอ เป็นแบบคลุมไม้อะครับ แล้วมันก็จะ ห เป็นคละ ใส ๆ สามารถ ใช่ ๆ มองดูดาวได้เลย เป็นโดม เป็นโดม ใช่ โดม เออ โอ้ ติดอยู่ตรงปลายจมูกครับ <chuckles> ก็คือจะเป็น จะเป็นโดม แล้วก็ไป ไปนอนดูดาวใช่ไหม แล้วตอนเนี้ยคือแฟนเราก็อยู่ อยู่อีกสถานที่หนึ่งเนาะครับ เพราะว่าทำงานกันคนละจังหวัด แล้วทีนี้มัน พอตอน
อืม เป็นยังไงอะ? กลม ๆ กลุ่มดาวเปล่า? มันคล้าย ๆ แบบ อา ๆ โดม ๆ ใช่ ๆ เออ ที่เขาเรียกกันว่าโดม อืม อุ๊ย อืม อ้าวหรอ? อ๋อ ถึงว่าทำไมถึงแบบว่าจะไปเที่ยวด้วยกันค่อนข้างยาก
เออ ใช่ครับ แล้วคือพอมัน ตอนดึก ๆ เนาะ ไอ้เราก็แบบไปนอนพัก แล้วก็เปิดเป็นโดมนั้นน่ะออก แล้วเราก็ได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้า มัน มันสวยนะครับ แต่ตอนที่เห็นครั้งแรกอะ มันดันรู้สึกว่าแบบ เออ อยาก คิดถึงแฟนอะ อยาก อยากมีแฟนอยู่ตรงนี้ด้วยจัง มันเป็นความ มันกลายเป็นว่ามันเป็นความเหงากึ่งเศร้าอะครับ เวลาแบบ มัน มันก็มีเพลงของคุณปาโมทย์ขึ้นมาเลย ที่ว่า "คืนที่ดาวเต็มฟ้า ฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอ" อะไรเงี้ย เออ มันเป็นความรู้สึกเหงา บอกไม่ถูกครับ อันเนี้ยก็เลยมองว่า เออ มันก็เป็นข้อเสียหนึ่งของการไปเที่ยวคนเดียวเหมือนกัน อืม
อืม อา อ๋อ อืม

เหรอ อ้าว ทำไมอะ ท เอ่อ คือมันต้องมียามขับ คับขันด้วยเหรอ?
ใช่ครับ ใช่ มันต้องเป็นแบบ มีสถานการณ์ที่มันแบบสำคัญจริง ๆ ครับ อย่างครั้งหนึ่งผมเคยไปทริปทริปหนึ่งครับ ที่แบบตอนนั้นน่ะฝน ฝนตกมาก ๆ เลยครับ แล้วเราเป็นทริปอย่างที่บอกเนาะผมเป็นคนชอบเดินป่า ชอบธรรมชาติ แล้วตอนนั้นมันเหมือนว่าฝน
อา เป็นไงบ้างคะ? อืม อา อันนี้คืออยู่ที่เชียงใหม่เหมือน เชียงใหม่เหมือนเดิมไหม?
อา เชียงใหม่ เป็นป่าแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วกันครับ แล้วตอนนั้นก็คือผมก็ยืนอยู่ตรงลำธารเล็ก ๆ อะ แล้วก็ต้องตัดสินใจว่า เอ๊ะ จะข้ามเลยดีไหม เพราะว่าถ้าไม่ข้ามตอนเนี้ยน้ำที่ฝนตกเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้น แล้วก็เชี่ยวขึ้นน่ะ เออ เราก็ลอง พอสถานการณ์อย่างเงี้ยครับมัน มัน มันกลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเนาะ เราก็คง คงจะดีกว่า ถ้ามีคน ใครสักคนมาช่วยคิดอะ แต่ตอนนั้นผมต้องแบบคิดเอาเองทั้งหมด แบบสัมภาระเราก็ต้องแบก แบบพอมาเจอกับลำธารตรงหน้าก็จะต้องมาคิดอีกว่า "เอ๊ะ จะ จะข้ามไปดีไหม แล้วถ้าข้าม ถ้าเกิดจมล่ะ" อะไรอย่างเงี้ยครับผม เออ ถ้าเกิดว่าเรา
อืม อืม ค่ะ อืม อุ๊ย แต่เอาจริง ๆ แล้วสัมภาระต้อง แบก นี่ก็คือแบบว่า ตอนนั้นก็น่าจะแบบคิดถึงเพื่อนแล้วไหม เพราะว่าถ้าเผื่อแบบเพื่อนอยู่ก็คงแบบว่ามีคนช่วยแบบ ช่วยถือ ช่วยแบบ อะไรอย่างงี้เนาะ
เออ ๆ เออ แต่เพื่อน เพื่อนเขาก็ต้องมีสัมภาระเป็นของตัวเองอยู่ แล้วอะ ครับผม เออ
ก็คือแบบแต่ละคนไปคือ ออปชัน เต็มตลอด ยิ่งผู้หญิงก็คือ เต็มกว่าเรา อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? <chuckles>
เออ ใช่ครับ จะกลายเป็นเราที่ช่วยแบกเอง ก็นั่นแหละครับ ถ้าพูดถึงความต้องการอีกสระ ความต้องการรู้จักตัวเองเนาะ การออกคนเดียวมันก็ดีครับ แต่ถ้าอยากแบบได้กิจกรรมการแบ่งปัน อย่างเงี้ย เฮฮาเงี้ย การไปกับเพื่อน หรือไปกับแฟนน่ะมันก็จะเติมเต็มในส่วนนี้ได้มากกว่า
อ๋อ ๆ ๆ อืม ๆ

ขับรถไปจอดที่นู่นครับ แล้วที่นู่นเขาจะมีเป็นรถ เหมือนรถ รถสองแถวอะครับ ให้พาแบบขึ้น ค่อยไปบน บนภูเขา บนดอย แล้วแบบพอออกไปจริง ๆ จำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยครับ ตอนนั้นก็คือเราไปถึงเนาะ แล้วก็ขึ้นรถสองแถว แล้วมันเป็นช่วงแบบวันปกติอะครับ วันธรรมดา แล้ว แล้วคือคนก็ไม่ค่อยมีนะ ก็มีเป็น เป็น เป็นตัวผมคนเดียวอะ แล้วอากาศช่วงนี้ก็เป็นเย็น ๆ แล้วก็มีลมตีหน้าเวลานั่งรถอะครับ เออ มันแบบ ความรู้สึกที่แบบไม่มีใครอยู่ด้วยอะ มัน มันสงบดีจัง กลับกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่า ค เราเคยมาเที่ยวแบบเป็นกลุ่มอะครับที่เนี่ย สถานที่แห่งเนี้ย แล้วรู้สึกว่ามัน มัน มันสนุกแหละ มันสนุกอีกแบบ แต่มันเป็นแบบความวุ่นวาย มันแบบว่าเสียงแบบเจี๊ยวจ๊าว คนนู้นก็แบบอยากได้อย่างงี้ เหมือน เหมือนจับปูใส่กระด้งอะครับ เออ แต่
อืม อืม ๆ เป็นยังไงบ้างคะ? อืม อืม ๆ อ๋อ อ๋อ เข้าใจ แสดงว่าไปกันเยอะใช่ไหมคะ? ถ้าเกิด แบบไปกันทีแต่ละทริป อะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้องครับ มันไปกันเยอะ ก็คือ
คละกันไหมคะ แบบว่ามีทั้งผู้หญิง ทั้งผู้ชาย หรือว่าเป็นกลุ่มชายล้วน?
อา เป็น ก เอ่อ มีทั้ง 2 แบบเลยครับ เป็น คือก็มีเพื่อนหลายกลุ่มเนาะ ถ้ามีเพื่อนที่แบบเป็นผู้หญิงด้วย ผสมอยู่ด้วยอะ โอ้โฮ อันนี้คือแบบแล้วใหญ่เลยครับ คือเสียงมันจะสู้กันแบบ อ คือ เอ่อ ฟ ผ ผู้หญิงแบบ เพื่อนผู้หญิงของกลุ่มผมดีกว่า เวลาที่เจอกับเหตุการณ์อะไร ที่มัน ที่มันแบบตื่นเต้น หรือเหตุการณ์ที่มันแบบ แบบคาดไม่คิด แบบเวลาแบบรถตก ตก ตกหลุมอะ อย่างเงี้ย เขาจะกรี๊ดเป็นอันดับแรกเลยครับ แล้วมันจะเป็น แบบ ความรู้สึกที่แบบ "เฮ้อ" ตอน ตอนแรกมันก็ตลกนะ แต่พอนาน ๆ ไปทุกครั้งก็แบบว่า "เฮ้อ กรี๊ดอีกแล้วเหรอ?" แบบมัน มันเริ่มชักจะรำคาญ อย่างงี้ดีกว่าครับ
อือ ทำไมอะ? อา ๆ อืม อา ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> <chuckles> อา ๆ <laughs> อ๋อ แต่ก็น่าจะเป็นสไตล์เขานะ อะไรอย่างงี้ <chuckles> อืม
อืม ใช่ ซึ่งข้อดีของการไปทริปคนเดียวเนี่ย ที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับ
อืม ค่ะ